Вот ты знаешь, э, как-то, ну, с появлением соцсетей, а, и, в общем-то, мессенджеров, а, на самом деле, казалось бы, всё должно, э, там облегчить, а, да, н отношения между людьми, общение, но возникает да, это проще как-то, и там отправил сообщение. Это не то, что раньше там писяли я письма. Да, я ещё помню, э, в общем-то, я ещё тоже застала это время, когда писали письма и открытки отправляли по почте, и там ещё и марки наклеивали, вот, з Смешной такой процесс.
Это проще. Конечно, и письма, наверно, были более такие длинные, да такие пространственные, на несколько страниц.
М-да. Конечно, да. И вот, э, п действительно, вот, э. Но, ты знаешь, возникают такие ситуации, когда, казалось бы, ну, пишешь сообщение, если это от руки, э, ну, там как-то ещё продумываешь, да, там что-то написать. Или бывает, ну, быстро, то в зависимости от ситуации. И возникают такие ситуации недопонимания. Вот у меня было такое с подругой, и конкретно, да, и действительно такое было, что, а, я ей что-то пишу, а, очень там, ну, то есть, расписала там, как у меня дела, и всё. И спрашиваю: "Как у тебя дела?" М. Она там: "Ты знаешь, там, на работе". Или там вот, ну, какие-то, ага, да, 1 фразой иль по моменты такие, обрывают меня постоянно. Причём я уже не раз уже замечала такое, что вот, а, обрывают, да, или там пишут там 2 слова или вообще фразу. И меня, на самом деле, это периодически расстраивает. Либо я как-то думаю: "Да что ж такое? Ну, напиши, что там ты занята хотя бы". Или ещё вот не уточняют, да, ещё вот, что вот там на работе или где-то в учёбе. И в такие моменты недопонимания случаются, на самом деле, часто, да, особенно, когда это сообщение вот именно текстовое. И, бэ вот, э, очень сложно, на самом деле, вот как-то среагировать сразу и придумать, что, а, ш что? И и могут может даже случиться ссора вот на таком фоне, на самом деле. М. Да.
Такой 1 фразой, да, то есть как-то так резко, да. Ну конечно, да. Коне нет, легко легко, и, конечно, это более чем понятно. Как ты правильно сказала, в современное время, ам, ам, давай подумаем, почему это происходит. Продолжай, пожалуйста, да, вот уточни тогда.
Вот. Мгм. Да. Ага. Да. И М-да. И скажи, пожалуйста, вот как можно избегать таких моментов неловких, да? Всё-таки, может быть, а, ну, что-то проговаривать, может, переспрашивать, может быть, как-то уточнять, но более как-то, н э, ну, выбирать, всё-таки подбирать фразы и слова, да? А может быть, каким-то, о, другим образом там сообщения записывать или там, не знаю, картинки, там ещё что-то. Вот, э, как ты думаешь, вот как, э, урегулировать вот эт ситуации такие непредвиденные? <chuckles>